Genau, richtig, richtig. Und das ist das Wichtigste, ne? Also, das ich finde im Allgemeinen. Also, ich werde jetzt auch mal versuchen, noch jetzt die die Zeit, wo ich hier bin, noch 'n paar Sachen zu machen, die ich jetzt vielleicht schon ewig lange nicht mehr gemacht habe. Ähm, weil das auch alles t eigentlich tolle Orte sind und wo sich vielleicht andere Menschen, die jetzt noch nie hier waren oder, ne, einmal hier waren, äh, drum reißen würden, wenn sie's überhaupt tun könnten, ne, und deswegen glaube ich, manchmal ist es auch wichtig zu realisieren, wie gut's uns eigentlich geht, ne, und, ähm, wie wir auch leben und wo wir leben und alles, ne? Also, das ist, ähm grade in dieser Zeit, ne?
<clears throat> Ja, hopp, hopp. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich war noch nicht in in Nordamerika.
Nein, noch nicht, aber das kann ja noch mal kommen, ne?
Ne. Ja, ich weiß nicht, bräuchte ja 'n Visum jetzt. Doch, doch.
Mhm. Nein, brauchst du kein Miet ne, das ist ja nur das das ist nur für die das kriegst du d also, diese 3- Monate-Dinger, die ja überall, äh, brauchst, ja
Nein, ich darf doch nicht. Ich war in Kuba.
Äh, ja, n ja. Aber das ist, äh w wie du meinst, weil du in Kuba warst, brauchst du's jet
Weil ich in Kuba war, brauche ich 'n normales Visum für Amerika.
Ah. Okay, das wusste ich nicht.
Weil Amerika Kuba als Terroristenland eingestuft hat.
Ach. Ja, Wahnsinn, das wusste ich nicht, dass du als Tourist dann auch mhm. Mhm.
<chuckles> Ja. Aber die stempeln nicht in den Pass. Also, kann sein äh, die stempeln ja nicht in den Pass, Kubaner, des genau deswegen, und da habe ich auch gedacht: „Ja gut, dann mache ich's mit 'ner ESTA und gut ist.“
Ne. Ja, ja. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, ja, eben. Also, normalerweise also, jeder Deutsche braucht ja sch war schon immer, glaube ich, äh, die letzten Jahrzehnte oder was auch immer da jetzt das ESTA war halt das Einzige, was du machen musstest, ne? Also, ja. Ähm
Ja. Genau. Genau, ja.
ja, wer weiß, vielleicht kommst du doch noch mal, ne? Ja. Ja. Gibt ja auch schöne Ecken hier, ne? So 'n ne, was das da ähm, ja.
Vielleicht. Ja, wäre schon toll, ne? Auf jeden Fall, denke ich schon. Kann ich mir gut vorstellen. Was anderes. Ja. Also, ein Ort kann ein Ort sein, der supertoll ist, aber es kann auch 'n Scheißort sein mit guten Menschen drum rum. Finde ich persönlich.
Mhm, ja. Ja, ist es auch, ne? Ja. Mhm. Genau. Richtig. Ja. Das ist absolut richtig. Absolut richtig, ne? Und ich glaube halt wirklich, dass es ähm, man kann in allem irgendwo was Schönes finden und ich glaube, man kann in allem auch irgendwo so 'n bisschen so 'n so 'n zumindest 'n Lieblingsort kreieren, äh, wenn's jetzt nicht unbedingt gegeben ist auch, ne? Also, das ist, ähm ne? Ja, adaptieren, ne?
Mhm. Richtig, da hast du vollkommen recht mit. Sehe ich ganz genauso. Ja, man muss ein Chamäleon sein. <laughs>
Ja. Ricthig. Das sowieso. Vor allen Dingen heutzutage, ne?
Anpassungsfähig, das Jahrtausend.
Ja. Danke fürs Gespräch, ne? Ja.
Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.
Tschü